Allora, guarda, avrei bisogno di parlare un attimo con qualcuno, anche proprio per sfogarmi, perché sto vivendo una situazione un po' un po', sai, da incubo, uhm, perché non sai bene come come uscirne, non so bene, ecco, come, uhm, mettere insieme un po' tutte le problematiche che, uhm, stanno scaturendo. Perché, ecco, uhm, dopo, mhmm, 2 anni di convivenza con il il mio ancora, diciamo, ragazzo, perché, ecco, non ci siamo completamente, uhm, separati del tutto, uhm, perché ecco, stiamo, mhmm, cioè, anzi sto avendo proprio delle difficoltà, uhm, perché, ecco, come ti dicevo, ehm, abbiamo convissuto e, mhmm, in particolare avevamo preso anche un un piccolo gattino con con noi. Sì, esatto. E ed entrambi ovviamente ci siamo affezionati davvero tanto a a questo gattino. E, uhm, la problematica poi, uhm, <tsk> nel te in tutte le altre problematiche che ci stiamo, insomma, uhm, portando dietro di questa separazione, è anche il fatto che, uhm, io, mhmm, lascio proprio questa città, quindi tornerò esatto, quindi ecco, ho deciso di tornare, mhmm, nella mia città d'origine, quindi al sud e e lui in realtà vuole vuole rimanere qui al nord e quindi questa questa cosa, mhmm, il gattino, ti devo essere sincera, è stata una decisione mia e quindi l'ho preso l'ho voluto prendere io, però ecco, ora, uhm, stiamo, mhmm, stiamo cercando di capire perché potrebbe essere un po' uno stress anche anche per lei, capisci? Per il per il gattino stesso e quindi
Mh. Mh. Mh. Oh! Okay. Mh. Sì. Mh-mh. Ah! Okay, mh. Sì. Ho capito. Mh. Okay. Mh. Certo, certo. Il viaggio, il trasferimento, sì, sì capisco. Mh-mh.
Esatto, anche l'abbandonare una delle 2 figure, ehm, e quindi, insomma, mhmm, ehm, stiamo capendo un attimo come fare, perché veramente siamo siamo entrambi legatissimi.
Mh-mh, mh. <tsk> Assolutamen